Heeh, jadi harus tahu dulu ya, eee, apa se sepenting apa sih kita membantu dia, seurgen apa sih kita harus membantu dia tuh, itu juga perlu kita pertimbangkan ya.
Iya. Mhm. Harus sih, harus kita pertimbangkan.
Iya bener bener, menarik, ya sepakat sih itu tadi, eee, berkata tidak itu sekarang udah jadi skill set yang harus dipuja sih sama pekerja kalau aku sih gitu. <chuckles>
Iya, mmm, harus harus kita punya, dan itu juga harus tegas, kita harus tegas juga dengan ga dengan kata tidak kita jangan tidak jangan kita nggak tegas juga gitu, akan menjadi repot sendiri. <chuckles>
Iya bener. Iya, thank you Kak, menarik banget.
Iya, sama sama, Kak, yo.